Exactement, et c'est un et c'est moi dans cette mesure, que je me considère pas, hem physiquement et objectivement, j'aurais toujours, heu, pas a un meilleur physique que ces gens-là. Mais, hem, comprendre qu'il y a énormément de personnes, qui vont aujourd'hui en salle de musculation et autres. Mais, c'est majoritairement des jeunes, ou des gens qui sont renfermés dans ce monde-là. Qui se, heu, sentent comme de meilleures personnes, c'est-à-dire dans le, hem, dans la globalité de ce qu'est une personne, que ce sont des meilleures personnes parce qu'ils ont de meilleurs physiques que des gens qui, peut-être subviennent aux besoins de leur famille, qui qui ont qui ont un travail honnête. Qui font qui est qui q q qui sont des hommes complètement valeureux. Mais, heu, il y a des gens qui voient tout par le prisme du physique. Et c'est ça que je trouve, heu
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ah ouais? Mmh mh. Ouais. Ouais. Oui, donc, une certaine arrogance, heu, une certaine arrogance et heu. Ouais. D'accord.
Exactement. Exactement, c'est ça que moi je trouve, heu complètement, heu, complètement déplorable.
Donc, quelles sont tes valeurs à toi?
Hem, comme, heu, comme je l'ai dit au préalable, c'est hem c'est principalement des des des valeurs d'humilité et de et de résilience, parce que je, heu, je sais aussi, heu j'ai parlé du fait que que ce qu'on a aujourd'hui, on peut ne plus l'avoir demain. C'est-à-dire qu'un physique, c'est c'est éphémère, et et surtout, heu
Ouais. D'accord. D'accord. Ouais. Oui, demain, tu as un accident, tu te casses la jambe, heu, tu peux plus entretenir ton physique comme tu le fais, heu, en pleine santé, quoi. Bah, c'est terminé le temps, heu, de de de guérir, en tout cas.
C'est fini. C'est terminé. Exactement, il y a il y a plus rien. Exactement, il y a plus rien, donc il faut être, heu il faut être, hem faut faut faut être conscient et être, hem, re r remerciant, j'ai envie de dire, de la grâce qu'on peut avoir, de de se lever et de et de faire ça, parce que c'est aussi un rythme de vie qui n'est pas donné à tout le monde. Manger énormément, pouvoir, heu, aller à la salle, pouvoir faire ci, pouvoir faire ça, c'est énormément de ressources, heu, qui sont pas données, heu, qui ne sont pas données à tout le monde. Et aussi, j'ai du
Humble, tu l'as dit, hein. Ouais. Mmh mh. Ouais. Oui. Et, tu passes combien de temps, à à entretenir ta musculature? Pour arriver, heu, pour arriver à ton objectif?
Alors, c'est, hem, c'est réellement un un un lifestyle. C'est je je enfin, je j'y passe toute ma journée, parce que toute ma vie est optimisée pour ça. Il faut que je dorme assez, il faut que je mange assez, il faut que je me dépense assez, c'est-à-dire que je m je fais pas de de cardio à proprement parler à haute intensité, mais il faut que je marche assez- j'ai un tapis à la maison- donc, heu
Combien de temps par jour? Ouais. D'accord. Ouais. Bah, non! D'accord. Oui parce que pour aller en hypertrophie, faut pas aller dans le cardio, hein. Il me semble qu'il faut plutôt aller dans la force.
Je je ai Exa